Dunque in questi mesi ultimi mesi io sto progettando diverse cose, ehm, della mia vita, tra cui anche il possibile trasferimento definitivo da parte dell'It ehm, cioè pa a partire dall'Italia. Perché effettivamente io, ehm, non vorrei diciamo rimanere per sempre qui in Italia, ma sto anche progettando o meglio, mi piacerebbe andare via in un altro paese, che può essere completamente anche al di fuori dell'Europa, f anzi, forse, paradossalmente sarebbe meglio, perché ad esempio a me stuzzica parecchio l'idea esotica di trasferirmi in una città, ehm, moderna legata al business, come è Dubai per esempio. Solo che oltre, vabbè, ai concetti burocratici che quelli sono d'obbligo, la cosa che mi spaventa è il fatto di andare da solo in una nuova città, che non mi conosce nessuno lì, questo è certo, tutti sono indaffarati, pieni nel loro lavoro, sono nel loro circolo di amicizie e cose personali e quindi potrebbero anche non trovare il tempo per me; cioè mi sentirei davvero i un estraneo in un posto dove, diciamo, tutti si conoscono o tutti sanno già, ehm, cosa fare. Quindi io mi sento un po' titubante, proprio per questo motivo qui.
Capisco. Beh, mhmm, innanzitutto ti rassicuro perché trasferirsi, ehm, non solo in una nuova città, ma addirittura in un paese completamente nuovo, è un'esperienza che spaventerebbe chiunque, ehm, soprattutto, mhmm, nel caso in cui, appunto, ehm, a farlo si è da soli. Però, mhmm, c'è da dire che, ehm, è una gran scelta di vita che, ehm, va fatta se senti che la tua strada potrebbe essere proprio quella. E quindi mi viene in mente una domanda da da farti: ehm, cos'è che ti spaventa di più? Cioè se tu dovessi descrivermi delle emozioni o delle sensazioni che provi pensando al fatto di farlo, ehm, anche positive intendo, mhmm, quali sarebbero?
Mh. Allora, positive è la sensazione di andare via cioè a comunque andare in un posto che, diciamo, mi mhmm, in un certo senso mi supporta, mhmm, mi mhmm, cioè va dietro alle mie idee, soprattutto in ambito professionale, in ambito sicurezza, perché, ad esempio, io qui in Italia non mi sento particolarmente protetto, né a livello diciamo, <tsk> uhm, umano chiamiamolo così, tipo, ehm, comprare casa, mettere su famiglia, anzi sembra che tutto vada contro di te, ma poi anche per la sicurezza proprio personale perché ci sono certi posti in Italia dove effettivamente è molto, molto pericoloso uscire da soli, soprattutto, insomma, se frequenti certi quartieri, quindi ecco que questi discorsi qui. Quindi l'idea di andare in un posto comunque nuovo con una tu energia tutto sua, che fa di tutto, anzi, per accoglierti, perché, ad esempio, mhmm, città come Dubai, essendo città, ehm, moderne, sono alla ricerca e comunque non è che uno dice va a Dubai perché è il luogo m più bello, cioè hanno bisogno in un certo senso cercano proprio persone che si trasferiscono lì. Ecco, mi dà un'idea di benvenuto che mi piace particolarmente, solo che, ripeto, loro pensano alla fine il lato business, la cosa che un po' mi spaventa è quindi il lato negativo è andare lì sapendo che posso contare, ehm, solo su me stesso, sarebbe perfetto se io avessi il mio gruppo di amici, ognuno si prende ad esempio la casa sua, ehm, ci si becca poi la sera dopo il lavoro, fare dei giri però ovviamente non è affatto così.
Mh. Certo. Beh, certo, però, mhmm, c'è da dire che comunque anche se, ehm, dovessi trovarti da solo ci sono delle cose che puoi fare per legare con le persone, cioè nonostante una c città come Dubai sia una città molto, mhmm, possiamo definirla frenetica? In un certo senso, o comunque piena di, uhm, gente impegnata in vari lavori, uhm, ci sono comunque, uhm, de delle cose che puoi fare. Ad esempio potresti, uhm, cercare dei gruppi o comunque delle mhmm, delle specie di, mhmm di mhmm di meeting, così possiamo chiamarli? Che magari sono, uhm, basate su delle cose che ti interessano, ad esempio, non so, se ti può piacere lo sport, se ti piace non lo so, se ti piacciono i manga, uhm, questo è già un buon modo per riunirsi con persone e avere già una passione in comune, quindi qualcosa di cui parlare e n non per forza partire da zero insomma.
Mh-mh. Okay. Mh. Certo. Eh, no, è è in bella questa idea. Sì, sì, quindi può effettivamente essere una mhmm, un passaggio che non ci avevo pensato che potrebbe essere così facile, diciamo almeno trovare un gruppo con cose in comune e da lì, insomma, partire. Ma e se invece, eh, eh cioè perché sulla carta tutto sembra bello in teoria, ma se nella pratica, una volta dovessi trasferirmi lì e vedo che, ad esempio, la gente che è disposta a scambiare diciamo questi momenti sociali dovesse essere così mhmm, cioè non dico antipatica, ma indifferente tipo non so, per sono tutti lavoro, lavoro, lavoro, poco divertimento, lavoro, lavoro, lavoro, e quindi dovrebbe rivelarsi una delusione, com'è che dovrei reagire?
Ehm Eh, sì. Mh-mh. Beh, innanzitutto io mi informerei, se fossi in te su, uhm, com'è la mhmm, la cultura del luogo, perché, ehm, comunque, uhm, essendo che appunto tu sei italiano, vieni dall'Italia e il nostro modo diciamo di comunicare, di fare amicizia è di un certo tipo, trasferirsi in un paese, uhm, che può essere per certi versi vicino, ma anche lontano culturalmente, potrebbe già un po' aiutarti. Questo come lo puoi fare? Puoi farlo, ad esempio, cercando testimonianze di persone italiane che si sono trasferite a Dubai, magari cercando consiglio nei loro video, mhmm, dove l spiegano la loro storia, uhm, oppure contattandoli e chiedendo effettivamente, uhm, se su questo ambito quanta difficoltà hanno avuto, ehm, quali hanno dovuto affrontare, se hanno qualche consiglio pratico, e questo potrebbe darti già una visione di come, per esempio, a Dubai vedono i rapporti interpersonali.
Mh-mh. Mh. Certo, certo. Effettivamente questo mi sembra davvero un buon piano, molto, ehm, interessante, specialmente per quanto riguarda, diciamo, un po' l'utilizzo, uhm, delle conoscenze altrui per appunto andare avanti. Questo sicuramente mi piace molto come idea, ehm, proverò, insomma, anche qui a informarmi sui gruppi italiani. Questo sì, sì, ora più più ci penso e più mi piace come idea. Ehm, però allora, a questo punto, l'altro capitolo che mi rimane da affrontare e da chiarire è com'è che io posso gestire, diciamo, uhm, mhmm, allora non le persone, ma l'ambiente, perché sicuramente, giustamente, mi devo, ehm, informare un attimo su cosa si può fare o come, ehm, no non è o cosa non cosa si può fare e cosa non si può fare all'interno di quella città lì. Ma per, diciamo, viverla, diciamo, un po' in prima persona, per capire quali sono i ritmi e quali sono le cose che ti permettono di far fare nel tempo libero senza per forza dover spendere soldi da turista, come potrei fare?
Mh-mh. Beh, in quel caso, ehm, anche lì, mhmm, essendo che, e m ovviamente andare là da turista non è la stessa cosa che viverci <chuckles> e questo è è ovvio, quindi non ti consiglierei sicuramente di andare là in prima persona, a meno che tu non abbia la possibilità di starci per un tempo prolungato
Mh-mh.
uhm, quindi se, ehm, i in questo caso non è così, uhm, allora ti consiglio sempre di, uhm, affidarti a persone che, uhm, la vivono, in questo caso, uhm, visto che, uhm, si tratta di norme sociali, uhm, sia magari che alcuni italiani hanno dovuto apprendere, sia che magari, ehm, altri stranieri per esempio gli inglesi, americani, hanno dovuto imparare, qui, ehm, per esempio a livello di testimonianze potresti avere una più ampia scelta, potresti sentire più più campane, mhmm, leggere magari articoli, guardare più video, contattare più persone per capire meglio quali sono le norme sociali, come ci si deve comportare, com'è la cultura locale, ehm, in modo da immergerti maggiormente, e in quel in questo caso anche riuscire a comprendere se, uhm, sei poi in grado magari e se ancora vuoi inserirti in quella cultura, perché, uhm, magari potresti scoprire mhmm, come per esempio in Giappone succede che nei centri abitati è vietato avere tatuaggi, potersi scoprire la stessa cosa di Dubai.
Mh. È vero, è vero.
Quindi ti consiglierei di, mhmm, cercare testimonianze, raccogliere più informazioni possibili, ovviamente, affidabili, ehm, leggere articoli affidabili di esperienze personali, e e farti un po' un quadro perché, è vero che, ehm, una città da lontano possa sembrare, mhmm, Eldorado <chuckles> però, bisogna controllare le esperienze delle persone, che, ehm, ci sono passate e a Dubai, sicuramente, di esperienze ne avrai tantissime da poter leggere o ascoltare.
Certo. Okay, ma perfetto, perfetto, no adesso son sono convinto, benissimo dell'idea, cioè cosa devo fare, come mi devo informare, per diciamo, andare il trasferimento, per, insomma, quindi confermare l'idea, però, ehm, metti caso io dovessi, cioè all'ultimo avere un ripensamento, e dico: <sucks teeth> "Be bellissimo il cambio, ma ho paura di lasciare tutto." Perché ho un po' radici, ambito familiare, insomma non è facile distaccarsi. Consigli per distaccarsi un po' più facilmente?
Mh-mh. Beh, in quel caso non c'è un vero e proprio consiglio è è s difficile per tutti, è difficile cambiare paese, lasciare la propria famiglia, però sicuramente, ehm, puoi tenere a mente che potete tenervi in contatto, per fortuna abbiamo la tecnologia, e quindi potrete comunque sentirvi, e magari potrai tornare anche per le feste.
Mh-mh. Giusto, giusto, sì alla fine il tenersi il contatto, dovrebbe essere più che sufficiente, specialmente per come sono fatto io; quindi davvero ti ringrazio, perché m'hai dato una panoramica completa di quello che posso fare e cosa mi conviene fare, sei stata veramente utile, ehm, ti ringrazio ancora e a presto.
Grazie. A presto, ricorda che sono sempre qui.